Ya, bir süredir topluluk önünde konuşurken öz güven eksikliği yaşıyorum, ııı, ve bu beni gerçekten içsel olarak rahatsız ediyor. Imm, yani, ne yapacağımı çok da bilmiyorum. Imm
Hı hı.
V
Yani, anlattığın şey topluluk önünde konuşurken yaşanan bir özgüven eksikliği ve pek çok kişinin de yaşadığı genel bir problem. Bu yüzden öncelikle bunu bilmeni isterim ki, bu sorunu senin gibi birçok insan yaşıyor ve aşılmayacak bir şey değil, gayet kolaylıkla çözülebilecek bir şey ama bunu çözmek için önce sorunun neyden kaynaklı olduğunu da bir anlamak lazım. B bunu daha iyi anlamak adına mesela bu konuşma genelde nerede oluyor? Bana birkaç örnek verir misin? Ne zaman, mesela hangi ortam? Okulda mı, iş etkinliğinde, arkadaş sohbetinde mi?
Evet. Hı hı. Evet. Tabii. Hı hı. Ya, aslında kendini, eee, birden fazla yerde gösterebiliyor bu öz güven eksikliği. Mesela arkadaşlarla buluştuğumuzda, yani tanıdığım insanlarla buluştuğumda o grup ta ııı, grup buluşmalarında, işte, sohbet edilirken mesela bir şeyler anlatı anlatılıyor, bir şeyler konuşuluyor. O an ben de fikrimi söylemek istiyorum ama, ııı, geri planda kalıyorum. Yani kendime çok güvenemiyorum. Emm, yani, nasıl ki işte bir arkadaş bir şey, söyler başkası bir şey söyler, böyle, o konuşma akar gider ya. Ben onu yapamıyorum, yani, çok, böyle, girmekte zorlanıyorum konuya. Burada kendini gösteriyor. Onun dışında, e, kursa gidiyorum mesela 2 aydır. İşte, hoca bir şey sorduğunda hani, genel olarak sınıfa soruyor ama, eee, sonuçta bir cezası falan da yok, hani, bilemezsen. Ama orada da mesela çok, böyle, kendime güvenerek hani, eee, sorduğu sorunun cevabını bilmeme rağmen, ımm, çok, böyle, kendime güvenerek, ııı, yanıtladığımı Yani yanıtlamakta zorlanıyorum, böyle, sesimi çıkarmakta biraz zorlanıyorum. Emm, ya, onun dışında hani çok insanların önünde, hani, konuşma, ııı, da Yani insanların önünde konuşma yapacağım zaman aslında zorlanıyorum.
Hı hı. Evet. I hı. Anladım. Hı hı. Evet. Hımm. Peki, bu durum sende, eee, yapı ve mizaç olarak kendini şöyle bir yokladığında, "Ben kendimi bildim bileli zaten biraz, ııı, çekingen ya da topluluk, ööö, önünde konuşurken heyecanlanan biriydim." mi diyorsun yoksa son dönemlerde bu durumun arttığını mı gözlemliyorsun? Böyle bir yokladığında ne dersin bu durum için?
Hı hı. Evet. Yani, şöyle, kendimi bildim bileli aslında çekingen bir yapıya sahibim. Hani, tabii, geçmişle kıyasladığımda, eee, çok yol kat ettim aslında. Hani, önceden daha da çok çekingendim, daha, böyle, ortamlara girmekte zorlanırdım, hani, o sosyal bağları kurmakta zorlanırdım. Ama ne kadar yol kat etmiş olsam da yine de o çekingenliğim benimle geliyor her yere. Hani, utangaç hâlim, işte, bir şey söyleyeceğim zaman, eee, ya, kekeleyen bir insan değilim ama, hani, bir şey söyleyeceğim mesela, biri bir şey sordu diyelim grupta. Ya, böyle, ne diyeceğimi bazen şaşırıp, hani, eee, o kelime ağzımdan zor çıkabiliyor.
Anladım. Hı hı. Hımm. Evet. Anladım. Peki o konuşmaya başlayacağın esnada, yani söz sana geldiğinde ya da, ııı, sınıfta hoca sana bir soru yönelttiğinde tam o cevabı vereceğin anda seni tutan o duygunun adını koysan ne koyardın bu duyguya? Hata yapma korkusu mu? Iıı, yeteri kadar doğru şeyi anlatamama kaygısı mı? Kendini ifade etme konusunda korkular mı? Yani, o duyguları bir düşündüğünde o ana dönsen hangi duygular bunlar?
Hı hı. Evet. Hı hı. Yani, sanırım, eee, hani, öz güven eksikliği, arkasında kaygı var. Biraz da hata yapma korkusu sanırım. Yani orada, hani, yanlış bir şey söylemek, yanlış bilgi vermek, ımm, yani, eee, ve bildiğim şeye de çok güvenememek. Yani, kendimle ilgili bir kaygı, yani, kendime güvenmeme, eee, duygusu. Yani güvensizlik aslında. Hani, bu daha çok çıkıyor ama arka planda kaygı var çok fazla. Emm, ve tabii ki yanını yanında da, hani, hata yapma korkusu. İşte, bu ikisi zaten birleşince de, hani, beni baya, ııı, grup içerisinde zorlayabiliyor.
Hı hı. Evet. Hımm. Hımm. Evet, bu bahsettiğin tablo sanki, böyle, geçmişte bir bir yerde belki de hatırlamadığın anılarında, belki çok erken çocukluk döneminde ama bir yerde belki de bir şey söylediğinde o anda eleştirilmiş olman, o anda, ııı, olumsuz bir tepki alman bile belki de senin böyle bir kendini tanımlama yapmana yani kendini utanan, kaygı duyan biri olarak tanımlamana bile sebep olmuş olabilir. Bunun sebebini şu anda bilemeyiz ama bildiğimiz bir şey var. Sen bu durumdan rahatsızsın, bunun farkındasın ve bunu değiştirebilirsin. Buradan yola çıkarsak mesela ne yapmak isterdin? Nasıl bir, ııı, kafanda kendin için nasıl bir model geliştiriyorsun? Toplum içinde neleri daha çok yapmayı arzulardın konuşurken?
Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Ya, şöyle: Hani, istediğimi dilediğim şekilde, eee, dile getirme isteğim var mesela. Aslında sen söylerken şu an daha da net fark ettim. Eee, arka planda o kaygı ve korkunun yanında eleştirilme, eee, kaygısı da var aslında. Hani, işte, mesela birisi bir şey söylüyor, bir konudan bahsediyor. Ben de, eee, fikrimi söyleyip ortaya koyduğumda, hani, ya o kişi beni, ımm, belki yani sert bir şekilde eleştirirse. Biraz da o var sanırım, eee, yanında. E, b yani, sonuçta tabii ki herkes farklı düşünebilir ama, eee, bunu da göze alarak, hani, bunu da bilerek, eee, kendime güvenimin artmasını isterim tabii ki. Yani, toplumda, hani, bu arkadaş ortamı olur, iş ortamı olur, eee, daha belki resmi bir ortam olur. Eee, o, öyle, ortamlarda, hani, rahatlıkla konuşabilmek, yani, böyle çok, eee, kızarmadan bozarmadan, hani, eee, bedensel olarak hani böyle ter, eee, basması olmadan daha, böyle, eee, açık bir şekilde, daha ferah bir şekilde konuşmayı çok isterim tabii ki. Yani, hani, bu şey bile olabiliyor mesela; yeni bir şeyse, hayatımda, yeni bir şey varsa, eee, o yeni bir şeyde bile, eee, tek yani, tek kişiyle konuştuğumda da illa grup olmasına gerek yok, yine böyle bir kaygılanabiliyorum. Yani, tüm bunların aslında olmamasını isterdim. <chuckles>
Hı hı. Evet. Hımm. Tabii. Hımm. Anladım. Hımm. Ama, ımm, bahsettiğin bu, hani, terleme falan gibi tepkiler var ya, bu fizyolojik tepkileri bir kişi bile olsa yaşıyor musun yoksa daha çok grup içerisinde mi yaşıyorsun? Fizyolojik olarak neler değişiyor?
Yani, şöyle genelde grupla birlikte yaşıyorum. Mesela ter basar, ateş hissederim. Hani, ateş artması gibi. İşte, avuçlarımın içi terler mesela. E, ama daha çok, hani, düşündüğümde bir ateş hissi oluyor. Hani, o an, ııı, yani, sanki, ımm, hani, beni bir şey beni sıcak bir şeyin içine koymuşlar da, hani, terlemeye başlıyormuşum gibi aslında. Emm, ya dediğim gibi, hani, bire bir, eee, konuşmalarda arkadaş buluşmalarında daha rahatım. Ama onda da mesela, ne bileyim, işte, çok bilmediğim bir konu konuşuluyorsa ya da gerçekten diyecek bir şeyim yoksa o konuyla ilgili orada da, hani, eee, yine kendimle ilgili bir özgüven eksikliği yaşadığımdan dolayı, hani, eee, bir kalp çarpıntısı hissederim mesela.
Hı hı. Hıı. Evet. Hı hı. Hımm. Evet.
Oluyor.
Yani, bu anlattıklarında genel tabloya baktığımızda sen zaten kendin, çözüme dair o kadar çok şeyi, kendini bilen ve f tanıyan biri olarak söyledin ki... Dediğin, yani, ıııı, s sorunun kaynağını bulmak, çözüme giden ilk adım aslında. "Kaygı" dedin alt duygulara baktığında. "Eleştirilmekten korkmak" dedin. Biraz da "öz güven eksikliği" dedin. Bunlar hepimizin, eee, bilinçaltında, iç dünyasında, aaa, tohumları olan, hepimizde bir şekilde yeşeren duygular ama bunlar seni artık topluluk içerisinde konuşma yapma n noktasında rahatsız edecek boyuta ulaşmışsa önce sana tavsiyem şunu yapabilirsin: Kendin bugüne kadar yaptığın ve başardığın iyi şeylere odaklandığın bir süreç oluştur kendine. Yani, kendini bir 5 gün, 10 gün ver ve tamamen geçmiş başarıların, hedeflerine ulaştığın anlar, kendini iyi hissettiğin şeylere odaklandığın bir dönem yaşa. Bunun yanına meditasyon ya da nefes egzersizleri ekleyebilirsin ve böylece bunlara odaklandığında bu düşünceler artık beynine daha kolay gelecektir. Bir arkadaş toplantısında ya da konuşman gerektiğinde hemen bu anıları, böyle, hızlı bir film şeridi gibi gözünün önünden geçir. Bu derin bir nefes alarak ve bunları hatırlayarak söze başlamak belki senin daha özgüvenle, daha motive bir şekilde konuşmanı sağlayabilir. Ne dersin? Olabilir mi?
Hı hı. Evet. Doğru. Hı hı. Anladım. Hımm. Evet. Harika. Ya, süper. Aslında, hani, sen deyince, eee, daha da fark ettim. İnsan gerçekten, hani, bir eksiklik kendisiyle ilgili bir yetersizlik yaşadığında hep o olumsuza odaklanıyor. E, ama senin de dediğin gibi aslında, hani, dikkati biraz, e, olumsuzdan ziyade olumluya çevirmek, işte, yapabildiklerime belki, e, bakabilmek, onları, işte, gözüme, eee, daha çok, yani, kendime daha çok hatırlatmak. E, bunu duymak gerçekten iyi geldi, yani, aslında, ımm, yapamadığım şeyler varken yapabildiklerim de var. Sonuçta, emm, hani, evet öz güven eksikliği yaşıyorum gruplarda ama sonuçta konuşabildiğim zamanlarda oluyor az da olsa. O yüzden bunu duymak iyi geldi gerçekten. Nefes ve meditasyonu da ben, eee, çok severim. Eee, bunu da bana hatırlattığın için çok teşekkür ederim. Yani bunun da çok yararlı olacağını düşünüyorum.
Hı hı. Tabii. Hı hı. Çok güzel. Tabii, zaten, ııı, küçük adımlarla başlamak da çok güzel bir yol olabilir. Yani hemen büyük büyük toplantılarda uzun uzun konuşmalar yapmak zorunda değilsin. Kendini hazır hissedip bu, ııı, motive hissettiğin, kendini iyi hissettiğin anları düşünerek, eee, söze girdiğin bir anda 1 cümle bile söyleyebilirsin ama kendini heyecanlanmadan söylediğin o 1 cümle iyi bir başlangıç olabilir senin için ve devamı böyle artarak gelebilir. Yani kademeli olarak bir şeyleri arttırabilirsin istersen. Bir de günlük hayatta bazen kendimizi çok yargılıyoruz ve farkında olmadan olumsuz iç konuşmalar yapıyoruz. Eğer böyle bir durum varsa bunu da susturmak, o stresi biraz kısmak ve dediğim gibi böyle pozitif tarafları birazcık yükseltmek sana iyi gelebilir. Eee, tüm bunların sonunda hâlâ bu durumu çözemiyorsan o zaman bir profesyonel destek de almayı deneyebilirsin.
Evet. Hı hı. Eve Evet. Hı hı. Ya, verdiğin, ııı, tavsiyeler için çok teşekkür ederim. Gerçekten aslında, hani, büyük hedeflerle, büyük beklentilerle başlamaktansa küçük adımlarla aslında büyük bir değişim de yaratabilir insan diye düşündüm senin bu dediklerinden sonra. Hani, küçük küçük de olsa o yapabildiklerimi cebime alıp, eee, belki 1 ay sonrasında o küçük adımlar büsbüyük bir, eee, güvene de, eee, dönüşebilir. O yüzden bu bana çok ilham verdi çok umut verdi daha doğrusu. Emm, deneyip gördükten sonra da dediğin gibi hani bir, eee, profesyonel destek de başka bir alternatif, hani, onu da, eee, kesinlikle aklımın bir köşesine yazdım. Eğer ihtiyacım olursa, ııı, onu da deneyeceğim.
Hı hı. Ne güzel. Hı hı. Çok mutlu oldum. Eee, iii, umarım bu bunları yaparsın ve daha iyi hissedeceğin, uzun uzun konuşmalar yapacağın anlar yaşarsın.
Çok teşekkür ederim. <chuckles> Çok teşekkür ederim güzel dileklerin için ve tavsiyelerin için.
Rica ederim. Ne demek? Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere, hoşça kal.